Erzähl mir doch gern mal, wann hat so 'n Gespräch bei dir wirklich alles verändert?
Ja. Also, muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube in meinem Leben hat's 2 Gespräche gegeben, an die ich mich erinnern kann die dann wirklich 'n Unterschied gemacht haben, äh, nachd lange nachdem ich das Gespräch gehabt hatte, ja? Und die mich heute, ähm, vielleicht noch 'n bisschen prägen. Das eine war ähm, ich wurde, äh, angeheuert in, ähm in San Diego bei einem Job, okay? Es war 'n ziemlich großer Job und ne, vielleicht 'n bisschen höher, als ich damals konnte. Ich habe mich da 'n bisschen so reingeredet in den Job und, ähm ja, dann selber gemerkt, dass es vielleicht doch 'n bisschen viel war für mich von ähm, in dem Alter m mit so viel Verantwortung, ja. Ähm, und ich habe es aber keinem ansehen lassen. Äh, da war aber der der CIO, okay, der Chief Information Officer. Äh, der war auch neu da. Und das war aber 'n sehr großes Tier. Der war verantwortlich, äh, vor dem Job, f äh, für world wide operations of the US Air Force, okay?
Ja. Oh, ja, okay. Ich verstehe, das ist ganz schön dolle.
Äh, al ja, also, ist 'n ist 'n Riesenjob. Und, ähm, ja, wir der hat mich da angeheuert und wir haben uns immer gut verstanden und so. Und dann äh, die 1. paar Monate dann, äh, äh, holt er mich in sein Büro rein und wir reden so: „Wie geht's?“ und so und das Wetter und alles Mögliche. Und dann sagt er „Wie geht's dir wirklich?“